อืม โอ้โฮ ตอน นั้นก็คือแบบว่าเนาะ แบบว่าใคร ๆ ก็ต้องแบบรีบใช้ อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ?
ใช่ ๆ ค่ะ แต่เขาบอกเราว่า "เป็นโควิดนะ เขาห้าม เขาห้ามคนอยู่รวมกันเยอะ" ใช่ ใช่
<laughs> เออ ใช่ ๆ ๆ อือ แต่ก็แบบ ตอน นั้นคือมันก็ช่วงชุลมุนอะเนาะ มามุงไว้ก่อน อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวไม่ได้
เออ ค่ะ ใช่ แต่มันก็คือ ตอนนั้นน่ะมัน มันก็ห้ามไม่ได้แล้วแหละ คือเขา เขาจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยจัดสรรให้แหละเนาะว่า "เดี๋ยวขึ้นไปได้แค่รอบละ 10 คนนะคะ แล้วก็กลุ่มหนึ่ง ก็ต้องรอตรงนี้ กลุ่มหนึ่งต้องรอตรงนู้น อีกกลุ่มหนึ่งกรุณายืนแยก ๆ กันนะคะ" อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าคนมันเยอะจริง ๆ เพราะว่า ทุกคน ทุกคนเขาต้องปรับตัวเนาะ นะคะ แล้วก็เป็น เป็น เป็นเรื่องใหม่มาก ๆ จริง ๆ อะ จะต้องใช้เวลาสำหรับ 1 คน ก็ค่อนข้างนานเหมือนกัน เพราะว่ากว่าที่ อ่า ยืนยันตัวตน อะไรเสร็จแล้ว กว่าที่เขาจะสอนเราด้วยว่าจะต้องทำยังไง แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่า มันจะปลอดภัยกับเราจริง ๆ
ค่ะ เออ ใช่ อืม อืม ๆ อือ เออ ๆ เหมือนตอนนั้น ก็ต้องแบบเรียนรู้ อะไรพวกนี้ด้วย แบบด้วยความที่มันใหม่อะเนาะตอนนั้น อืม แล้วอย่างเงี้ยค่ะ พอ ว ได้ตัว E-Wallet มาใช้แล้วเนี่ย ฟีเชอร์ ไหนของ E-Wallet อะคะที่ ผ มีผลกับ เอ่อ นิสัยการใช้เงินของคุณมากที่สุดเอ่ย? มัน เป็น พวกแจ้งเตือนหรือเปล่า? พวกหมวดหมู่ หรือโพรโมชัน? หรือ <sniffs> เอ่อ พวกการตั้งงบอัตโนมัติ? อะไรพวกเนี้ยค่ะ
อืม ตอนนั้น ใช่ ค่ะ ค่ะ